Qué bueno. Y, entonces, bueno, lo escuchan, ¿en dónde? ¿En qué plataforma te escuchas?
En todas las plataformas, eso sí. Sí, en todas, en en la que, eh sí, en todas. <giggles>
Válgame. <laughs> En la que se piense, ahí estoy.
Ahí estoy, sí. Es un proyecto, pues, que que se podría decir que va iniciando. Yo yo empecé todo esto hace 2 años, hace 2 años fue que tuve, justo se están cumpliendo. De hecho, ayer fue mi cumpleaños y como en 7 días, gracias, gracias, muchas gracias, qué linda, y como en 7 días se se cumplirían los 2 años de que me decidí, o sea, de que dije: "Yo quiero hacer esto". Em, y hace 1 año, apenas, subí mi primer canción y yo diría que hace como apenitas 4 meses fue que que, pues, ya me presenté en vivo, ya empecé a conectar con la gente. Entonces
<laughs> Ajá. Felicidades. Ajá. Uh. Sí. ¿Cómo se presenta en vivo una persona que hace este tipo de música? Eh, algo así como, ¿se presenta un DJ?
De p justamente sí se podría decir que necesito un DJ. Ah, es correcto. Eh, yo canto, ¿no? Yo canto, entonces yo estoy en el micrófono, eh, brincoteando, pues cantando, haciendo el performance, vaya, para que tenga energía, que la gente sienta algo. Eh, pero yo sí necesito a alguien que esté en una computadora. Mm, lo que se hace es exportar, eh, tu instrumental, tú exportas el beat y, entonces, pues cantas encima de él en vivo.
Okey. Ah, muy bien. Ajá. <chuckles> Okey, okey. Sí, sí. Claro. Ajá. Uh, o sea, si cantas en vivo, entonces.
Justamente, justamente, pero n n no tengo una banda.
Oye, pues felicidades, porque también eso es muy, eh, clásico, ¿no? el el hacer un playback. M me alegra que no lo que no lo hagas tú. Qué bueno. Felicidades, también, por eso.
<clears throat> Eh sí. Sí, justo. <giggles> Muchas gracias, te lo agradezco. Sí, creo que usualmente, pues, es sencillo, eh, pues, eh, irte a un escenario a hacer nada, ¿no? Pero no es el mensaje que yo quiero dar.